Est-ce que tu pourrais me partager un petit peu tes astuces pour apprendre, sans pour autant dépenser beaucoup d'argent?
Et bah écoute, moi, ce que je fais quand j'ai envie d'apprendre quelque chose et que, heu, <chuckles> j'ai pas les moyens pour ça, heu, en ce moment, il y a quelque chose un outil que j'utilise pas mal, c'est ChatGPT, déjà, heu, que je n'utilisais pas auparavant d'ailleurs. Mais je me suis rendue compte là qu'en l'utilisant correctement, on peut avoir pas mal, pas mal, pas mal, de, heu, d'astuces et heu, apprendre pas mal de choses. Sinon
Ouais. D'accord, ouais. Moui. J'aime bien l'emphase que tu as mis sur le mot correctement. C'est <chuckles>
Ouais, ouais, je te dis ça parce que, justement, heu, avant, il y a quelques semaines, ouais avant, heu pff ouais ouais hein, c'est ça, il y a quelques semaines de ça, heu, je je l'utilisais pas comme il fallait, donc j'avais des résultats, heu, pas satisfaisants et j'ai compris en fait qu'il fallait utiliser, heu, des prompts bien spécifiques, bien précis, pour avoir des réponses bien précises, du coup. Mais, heu, ouais, avant ça autrement moi ce que je faisais, c'est que, bah, je me renseignais pas mal sur, hem, sur YouTube, sur, heu, les sites, tu sais? Un petit peu comme Wikipédia, parfois des forums, alors très rarement des forums mais, heu, principalement YouTube. Ça, ça permettait, heu, d'apprendre, pas mal de choses.
Ouais. Ouais. Effectivement, oui c'est mieux. Ouais. OK, et hem, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu allais chercher en précis sur YouTube? Parce qu' en la différence entre YouTube et les forums, c'est simplement le moyen d'expression, parce que YouTube va être plus vocal et le forum plus écrit, mais ça va rester quelqu'un qui va donner un avis plus qu'un fait scientifique, je j'imagine, non?
Mmh. Oui. Ouais, c'est vrai. En fait, le enfin, après, ça, c'est ma façon de voir les choses, mais disons que, sur les forums, j'ai l'impression que, heu, parfois, heu, les gens même ceux qui ne sont pas forcément légitimes avec de grands guillemets, hein, mais qui, heu, n'ont pas forcément des choses, hem, heu, on va dire, heu, correctes à dire, s'expriment quand même. Alors que YouTube, généralement, tu es tu as quelqu'un qui sait un petit peu de quoi il parle. Même si, heu, parfois, al alors, ça peut vraiment être, heu, ouvert à tous, hein, mais généralement, les gens qui se lancent sur ce genre de choses et qui font des chaînes, par exemple, spécifiques à un sujet bien précis, ce sont des personnes qui s'y connaissent un petit peu quand même, j'ai l'impression, en tout cas.
Ouais. Bien sûr. Ouais, en général, ils ont, ouais, ils sont sont un minimum de de passé derrière et un minimum de connaissances. C'est surtout si j'ai des gens qui affichent leur tête, c'est probablement parce qu'ils ont les capacités de l'assurer, ce qu'ils disent.
Ouais, après, c'est c'est c'est cette, hem, c'est ce que ça me renvoie, moi, hein, mais c'est pas forcément, vrai non plus.
Mmh mh. OK et du coup, heu, si, heu, si par exemple, heu, tu m tu me dis que toi, tu es tu aimais bien utiliser YouTube, heu, ChatGPT maintenant et heu et peut-être parfois des forums. Si, tu tu as tu as dû apprendre pas mal de choses, peut-être des cours entiers et cetera. Si tu es quelqu'un qui cherche à apprendre un cours, heu, sur n'importe quel sujet, c'est quelles étapes que tu lui donnerais pour rester motivé? Parce qu'un cours, c'est relativement facile, si tu es si tu as payé, bah, tu as des horaires à respecter, tu as peut-être des tests à passer et cetera, donc c'est facile de rester motivé ou du moins discipliné. Alors que quand c'est pour toi, c'est peut-être plus dur. Qu'est-ce que tu dirais pour rester motivé et tenir sur la durée?
Mmh mh. <chuckles> C'est très dur et j'ai envie de te dire que je suis moi-même à la recherche de conseils pour ça, parce que, heu disons que, hem, déjà ça te prend un temps fou quand tu payes un cours, quand tu payes quelqu'un qui te dispense ses connaissances, tu gagnes du temps. Tu dépenses de l'argent, mais tu gagnes du temps. Alors, que quand tu le fais de manière, hem, heu, en au en autodidacte, on va dire, quand tu essaies d'apprendre quelque chose par tes propres moyens, bah, disons que hem c'est plus long déjà et il faut vraiment être très très très motivé, parce que, heu, bah, moi par exemple quand, heu, j'ai été amenée à chercher, heu, des choses, heu, si, hem, on prend un exemple bien précis qui est celui de, heu, enfin c'était quel je enfin je sais que voilà j'avais, heu, cherché des choses en lien avec, hem, la création, heu, tout ce qui est lié au digital, voilà, la création, heu, de de sites internet, heu, création de support de communication aussi, hem, lié au marketing et en fait, heu, c'est vrai qu'à chaque fois que tu regardes quelque chose, tu as parfois des termes techniques que tu ne connais pas et qui te sont pas forcément expliqués dans la vidéo que tu regardes, hein, si on on reste sur l'exemple de YouTube et donc, à côté de ça et beh, il faut que tu fasses des recherches sur le thème qu'on te hem su sur le terme, heu, qui qui t'est prononcé, tu vois? Alors que quand tu as un professeur, bah, tu lui poses la question, il va t'expliquer ça en 2 minutes et c'est fini. Tandis que voilà, quand tu as quand tu as un frein quelque part, il faut que tu ailles faire des recherches supplémentaires et donc du coup tu, mmh, tu perds du temps et c'est vrai que ça, moi c'est vraiment un gros frein pour moi et c'est ce qui fait que je n'arrive pas à rester, heu, totalement motivée et je t'avoue que, hem
<chuckles> OK. Bien sûr. Tu mais Mmh mh. Oui, forcément. D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, forcément, ouais.
des conseils pour, heu
Bah, surtout pour des projets comme ça. Parce que c'est en tout cas dans dans l'exemple que tu me donnes du coup, c'est quelque chose qui, heu, sur un un cours normal, est plus ou moins fait en plusieurs années, je pense que le ma le marketing digé migit digital et cetera, c'est des cours qui doivent prendre plus ou moins 2 ans, peut-être 3 ans. Donc devoir le faire tout seul, en sachant comme tu as dit, heu, il y a des recherches qu'il faut faire toi-même, heu, que tu dois douter parce que c'est pas forcément un professeur qui te donne les réponses. C'est du temps et de l'énergie. Donc, forcément, rester, heu, rester motivée sur, heu, sur 2-3 ans, c'est quand même extrêmement compliqué par rapport à payer.
Ouais. Déjà, ouais. Mmh. C'est ça. C'est compliqué. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que quand je suis face à ce genre de choses, bah <chuckles> parfois j'abandonne <chuckles> et puis, bah, sinon c'est vrai que si dans dans le meilleur des cas, hem, moi je dirais qu'il faut vraiment garder en tête son objectif. Ne pas se mettre la pression et en fait y aller progressivement. C'est-à-dire que peut-être se fixer tu sais des points d'étapes à passer et se dire: «Voilà, aujourd'hui, heu, je j'apprends ça, je me laisse 3 semaines, peut-être, pour apprendre ce, heu, ce thème bien précis là, ce module là, 3 semaines, p heu, supplémentaires pour un autre thème» et ainsi de suite, tu vois? Ne pas se mettre la pression et en fait accepter que tout ne se fait pas en fait, heu, rapidement. Tu vois, ça c'est très important.
Ouais. Oui. Mmh mh. Donc en fait, tu tu tu dirais, bah, 2 choses en gros, c'est, de d'apprendre à bien dimensionner les objectifs, se donner des récompenses à chaque petit palier que tu passes et au final, ce le travail que tu fais, c'est le travail qui est qui est fait en amont encore une fois parce que tu vas payer, en l'occurrence là, pour le coup, une école ou même un professeur particulier, de bien séparer les, mmh, les les les les étapes, heu, ouais, les thématiques, en plusieurs en en temps et tout. Donc tu tu fais vraiment beaucoup le travail de tout ce que tu payes, ouais, c'est un peu épru un peu épuisant.
N ouais. Mmh mh. Les thématiques, ouais. Bah, ouais. <laughs> Exactement, bah, c'est ça, hein, pour moi de toute façon, si tu payes quelqu'un, heu, tu gagnes du temps mais si effectivement tu le fais, heu, tu penses plutôt à l'aspect, heu, financier qu'il y a et tu veux faire des économies, bah, malheureusement la contrepartie c'est que tu vas perdre du temps et de l'énergie. Ça, pour moi, heu, il y a pas de de de solution en fait miracle, où, tu ne dépenses pas et que tu as une réponse comme ça, heu, rapidement. Après, ChatGPT aide beaucoup, simplifie beaucoup les choses. Par contre, hem, pour moi ChatGPT, si tu veux, il est pas forcément fiable, heu, non plus à 100 %.
Oui. Bien sûr. Oui. Oui il faut garder quand même un petit une petite dose de, heu, de critiques envers lui aussi. Ça reste im important. Mais du coup pour, heu, pour toi du coup, qui a vi visiblement appris plusieurs choses de cette manière-là, donc YouTube et cetera. Si, heu, tu l'as appris, sans re sans sans payer, ça veut dire que, ce que tu as comme connaissance à la fin, c'est pas forcément reconnu par l'État. Comment est-ce que tu fais quand même, pour le valoriser sur ton CV ou est-ce que, du coup, tu ne le fais pas du tout?
Ouais. Exactement. Exact. Bah écoute ce que j'ai pu apprendre, heu, jusqu'à présent, j'avais pas forcément besoin, de le valoriser sur, heu, mon CV, déjà. Heu, parce que, hem, j'en avais pas besoin dans le cadre de, heu, de mon de mon activité principale on va dire et hem si jamais j'ai besoin de le faire, je vais le noter tu sais dans une une petite partie hem, style, heu, loisir, hobby ce genre de choses là. Je vais mettre une petite mention de ce que j'ai appris et ne pas hésiter à l'expliquer. Sans forcément que, lors d'un entretien, on me pose la question, mais prendre les devants et développer en fait ce point là. Pour montrer, que j'ai appris des choses, qui peuvent être utiles peut-être sur le poste que je veux, heu, je veux, hem, bah, je veux je veux je veux avoir et hem enfin voilà, hem, faire en sorte que, ça soit, plus ou moins reconnu. En tout cas connu, tu vois de pas exactement ouais.
OK. D'accord. Ouais. Ouais. Pa connu par l'employeur en question ouais et en en même temps, ça ça montre vraiment, heu, en fonction de ce qui a été appris. Donc la en l'occurrence, heu, on parle du marketing digital et tout là. C'est montrer que tu as appris seule un contenu de 3 ans. Ça montre que, bah, tu es tu es quand même relativement motivé, tu es di tu es discipliné. Et tu es capable de travailler, heu, seule. C'est quand même, vraiment bien pour un employeur à mon sens.
Mmh mh. Oui. Ah ouais clairement et d'ailleurs hem, pour tout te dire j'ai déjà été confrontée à ce genre de situation et ça a joué en ma faveur. J'ai hem alors ça fait quelques années déjà. Moi si tu veux je suis issue du milieu de l'assurance et heu, l'assurance c'est très, heu, spécifique. Donc tu as l'assurance de personne, l'assurance de bien, enfin bref. Tu as quand même pas mal de types d'assurance différents et hem, comment dire, heu, ce qu'on fait dans dans un corps de métier n'est pas fait dans un autre et hem, donc moi je suis issue de l'assurance de personne. J'ai un jour postulé à une offre qui était donc sur, heu, sur un autre type de, heu, de de de risque on va dire et heu, je n'avais aucune connaissance. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée donc de l'offre d'emploi, qui était très détaillée et j'ai été faire des recherches pour expliquer en fait hem, comment, heu bah déjà faire des recherches sur le le le le le hem, le sujet, avoir des mots, heu, clés, à utiliser lors de l'entretien. Heu, pouvoir expliquer aussi le principe même, de ce risque-là et hem, comprendre comment se faisait l'indemnisation pour ce type de de contrat et donc lors de l'entretien quand on m'a demandé, est-ce que bah je je m'y connais. Quand en fait, heu de toute façon ça s'est entendu hein, quand j'expliquais mon parcours, on a bien vu que j'avais pas, heu, de d'expérience là-dedans. Et quand on m'a demandé ce que je connaissais, de ce type de contrat là. Bah j'expliquais qu'à la base je ne connaissais rien, que j'avais fait des recherches en 24 heures pour, heu, pouvoir justement bah mieux comprendre et j'ai pu sortir des termes, j'ai pu répondre à des questions techniques et heu, j'ai pu en fait bah réussir haut la main mon entretien et la personne que qui m'a reçu m'a même dit: «Bah, franchement pour, heu, quelqu'un qui, heu, n'y con n'y n'y connaît rien, c'est très bien. C'est très bien d'avoir fait, heu, l'effort de chercher et en plus bah, on voit que j'ai compris hem, ce que c'était et je pense que c'est ce qui m'a valu hem, le fait que j'ai pu j'ai pu par la suite avoir le poste.
D'accord. Mmh mh. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Et du coup, une fois que tu as eu le poste, enfin, j'imagine que c'est relativement simple. Même si toi, tu as fait des recherches qui étaient vraiment en profondeur, parce que tu as recherché les termes, tu as cherché à comprendre vraiment le le métier en soi. Ça j'imagine que certaines personnes peuvent aussi faire, heu, un travail de surface, pour pouvoir passer l'entretien. Comment est-ce que toi, heu, après dans le boulot, tu as pas eu un petit peu un syndrome d'imposteur? Et de te dire: «J'ai pas, heu, j'ai pas tout l'apprentissage des jau des autres à côté», tu dois chercher encore pour comprendre, et cetera. Comment est-ce que tu as pu te sentir bien?
Mmh mh. Bah, sur ce point là, si tu veux, moi j'ai confiance en ma capacité, heu, d'apprentissage et heu, je sais que quand je ne connais pas quelque chose. Même si, heu, en fait dès lors que tu me formes et que tu m'apprends, je sais que je vais pouvoir, hem, bah m'en sortir en fait. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai pas de doute, sur ma capacité d'apprentissage et donc ce fameux syndrome de l'imposteur là, je je l'ai pas! Si j'ai des difficultés pendant, heu, bah, pendant l'apprentissage justement sur lorsque je suis en poste. J'hésite pas à le faire savoir, et c'est comme ça que je j'évolue en fait. Mais hem, j'ai j'ai j'ai pas cette, heu, cette difficulté là, heu.
Ouais. Oui. Oui. OK, bon c'est c'est quand même une très bonne chose pour toi, du coup, qui aimes bien apprendre les choses un petit peu toute seule, c'est c'est quand même excellent de pas avoir cette difficulté-là et du coup, rapidement, est-ce que tu arriverais à me donner peut-être les 3 points que tu estimes clés pour quelqu'un qui voudrait, heu, commencer à apprendre quelque chose sans pour autant payer énormément?
Ça aide, ouais. Mmh, je dirais que déjà il faudrait, heu, bien choisir les supports sur lesquels on va apprendre, heu, des supports dans la mesure du possible le plus fiable possible. Tu sais? Tu as des sites qui sont reconnus, hein, comme, heu, Wikipédia par exemple qui est très généraliste mais par exemple tu as des sites, hem, spécialisés qui sont reconnus des fois. Heu, déjà donc voilà, bien choisir son support, ne pas se mettre la pression pour justement ne pas être démotivé aussi, donc c'est un peu, heu, ce que je te disais tout à l'heure se fixer des points d'étapes, heu, accepter le fait qu'on va prendre beaucoup plus de temps, justement, heu, ça déjà c'est essentiel pour moi et s'il y en avait un 3°
OK. Ouais. Ouais. Oui, OK. Ouais.
heu, bah j'en n'ai pas. <chuckles> Déjà ces 2 là, c'est très bien.
<chuckles> C'est c'est déjà c'est déjà un excellent second point, je trouve, le le fait de de oui, c'est bien de vouloir apprendre. Par contre, il faut absolument accepter que ça va être très dur, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il faut pas se décourager, mais vraiment bien dimensionner, heu, t ton é tes étapes pour apprendre jusqu'au bout.
Mmh. Ouais, après tu sais Exactement, mais je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître quelles sont ses limites parce que tu vois, se tuer à la tâche et se dire: «Vas-y coûte que coûte, je vais apprendre de cette façon-là, je vais pas payer, mais je vais apprendre par mes propres moyens». Parfois, hem, en fait, ça va pas déjà forcément à tout le monde, c'est pas applicable à tous les domaines non plus et il faut savoir aussi quelles sont ses limites et se dire que: «Bon bah là si ça fonctionne pas, il faut peut-être que j'arrête de faire comme ça et peut-être que je paie pour apprendre, heu, comme il faut aussi».
Oui. Ouais. Bien sûr, oui, c'est c'est c'est un choix à faire. Si on se rend compte qu'il y a des limites par rapport aux aux médiums, heu, gratuits, accepter parfois de payer, ça ça peut être nécessaire. Et il faut f c'est des des choix qu'il faut prendre à un moment donné. En tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes les astuces que tu m'as partagées, même les astuces très, très personnelles. C'était vraiment très, très intéressant et inspirant. Donc franchement, je te remercie beaucoup pour tout ça.
Ouais. Bah merci pour tes questions, avec plaisir du coup.